Canlı müzik deneyimleri müzik zevkini nasıl etkiledi?
Eee, kesinlikle iyi yönde etkiledi çünkü ben konser çok severim. Eee, gittiğim konserlerde zaten, hani, büyüleniyordum her zaman. Sonrasında da, işte, bu konserlerden, eee, etkilenmemle kendi aslında canlı müzik deneyimlerim de oluştu. Yani, kendim de, böyle, işte, sahne aldım, çalmaya çalıştım öyle. Amatör, eee, şekilde tabii. O da hani, yani, müzik zevkimi de değiştirdi aslında, kendim de müziğin içine girince.
Hımm. Nasıl, yani? Ha.
Eee, yani
Anladım. Ya si şeyi biraz anlatsana, hani, sen ne tür bir müzik yapıyorsun, nasıl Bir enstrüman mı çalıyorsun, ne yapıyorsun? Onu da biraz paylaşırsan, eee, daha net olur. Hıh.
Tabii, tabii. Yani, şöyle, eee, ben gitar çalıyorum işte uzun zamandır. Eee, y ya, aslında ilkokulda başladım, işte, klasik gitarla, o ondan son işte, yıl sonu müsamerelerinde çıkarak falan. Sonra lisede elektrogitara geçtim. O zaman, işte, daha, böyle, bir şekillendi aslında zevkim. Çünkü, işte, hani, eee, daha böyle elektrogitarla çalınabilecek parçalar dinlemeye başladım. Ondan sonra, eee, daha çok konsere gitmeye başladım. Hem tabii yaşım gereği büyüdüm hem de, hani, gözlemleyebilmek Artık, böyle, ben de çalmaya çalıştığım için, hani, sahnede profesyonelleri izlemek, eee, bana, hani, ilham veriyordu. O yüzden de müzik zevkim biraz değişti yani. O benim de çalabileceğim parçalara, daha çok rock parçalarına, hani, öyle evrildi diyebilirim.
Evet. Hımm. Tabii. Hımm. Anladım, enteresan. Yani, şimdi, canlı müzik, hani, bazen insanlar, değil mi bir şey duyar, o, böyle, o anın ambiyansın şeyinde bir şeyler, sadece bir dinleyici olarak, hani, eee, kattırabilir. Senin durumunda sen hem icra eden tarafta hem de, hani, dinleyen tarafta olmuşsun. Bir de, böyle, ilkokuldan beri diyorsun zaten, hani, klasik gitarla başladın. Bir de üstüne çok erken yaşta aslında kendin zaten, eee, bir ufak dud de tefek bile olsa, bir performanslarla başlamışsın. Ya, sahnede olmayı da bilen biri olarak sen, hani, canlı müzikle deneyimini şey yapmışsın. Peki, hani, öncesinde dedin ya, "Şimdi biraz daha rock'a kaydı." diye. Nereden, eee, daha çok rock'a kaydı? Oradan sonra başka yerlere kaydı mı? Değişik türlere de böyle bir şey verdin mi? Onu da merak ediyorum. Oy o yolculuk nedir türler arası, eee, canlı performanslarla birlikte?
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Yani, şöyle liseden sonra aslında, ya, pardon, eee, liseden önce daha bir kimliksizdi diyebilirim. Yani, çünkü ilkokulda tabii, eee, hani, eee, popüler pop şarkılar İşte, o zaman mesela Grup Hepsi vardı, işte, biz de, eee, 4 kız, yani, grubuyduk. Herkes bir karakterdi, onu söylüyorduk, oynuyorduk falan filan. Hani, o öyle bir şeydi. Sonra, işte, eee, sonra aslında yine rock sevdim ama, böyle, rap de seviyordum. Karışık, böyle, ne meşhursa onu seviyordum, yani. Ama sonrasında, işte, aslında lisede, eee, okulumdaki öğretmenim de ben çok etkili oldu müzik zevkimde. Çünkü bize, böyle, eee, gerçekten müzik derslerinde mesela Beatles falan dinletirdi ama kendisi klavye getiriyordu derse. Bize de mesela Beatles'ın sözlerini çıktı alıyordu, herkese dağıtıyordu, biz okuyorduk, hani, şarkıyı söylüyorduk, o da klavyeyle çalıyordu. Hani, böyle böyle aslında o dünyaya da giriş yaptık. Böyle, kaliteli müzikler öğretti bize sağ olsun. E, sonra ben müzik kursuna da gittiğim için, hani, böyle, orada, işte, öğrendiklerimi çalmaya çalışarak falan biraz pekiştirdim. Öyle, yani, evrildi. Şu anda da aslında hâlâ öyle gidiyor. Yine rock çok seviyorum, işte, caz seviyorum. Yine aslında aynı, eee, tarz sanırım. Tabii, bazı popüler şarkıları da dinliyorum. Sadece onlar değil ama genel olarak öyle.
A! <chuckles> Evet. A! Evet. Hıı. Ne güzel. Hı hı. Anladım. Aslında ilk dönemler biraz da, böyle, keşif gibi geçmiş, yani, senin için. Hani, oradan, buradan, popüler olanlar, ne çıktıysa önüne, belki, böyle, dinleye dinleye, değil mi? Zamanla biraz daha böyle, hani, daha spesifikleştirmişsin belki temel zevkini ama yine etraftan, hani, eee, a dinlemeye de açıksın diye anlıyorum. Bir de, böyle, tabii, böyle, bir kendin de performanslarla falan, ııı, içinde olmak da farklı bir boyut katmış olarak anladım. Şunu merak ediyorum, bu canlı performanslara büyüdükçe, eee, izlediğin, dinlediğin mekânlar rock deyince şimdi festivaller filan da geliyor tabii. Yani, Hepsi'den falan bahsettiğine göre çocukken belki bir, eee, Rock'n Coke, uuu, dönemine falan denk geldin mi? Zeytinli Rock Festivali'ne falan buralara doğru gitti mi? Yoksa nasıl dinliyordun, böyle grupları ya da üniversite olunca ne bileyim bir hafif barlarda falan mı, hani, <chuckles> böyle mekânlarda mı? Eee, böyle, bir nerelere evrildi onları da, hani, eee, paylaşır mısın?
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hıı. <chuckles> Ya, Rock'n Coke benim hep hayalimdi ama sonradan, ııı, yani, gidebileceğim zamanlar kaldırıldı. <chuckles> Hatta ve hatta, e evet, maalesef denk gelmedi. Yani, ben, üniversitedeyken kalkmıştı. Lisedeyken de ben İstanbullu değilim, İzmirliyim. Hani, oraya gitmem, onun için <chuckles> daha, hani, küçük sayılıyordum ailem tarafından. Ama, ııı, şey, mesela, hiç unutmuyorum, eee, Rock'n Coke'un bir reklamı vardı. Franz Ferdinand'ın ”Take Me Out” şarkısı çalıyordu o reklamda. O zaman ben, sanırım ye yeni, belki de ortaokuldum. Aslında ben lisedeyken kalktı galiba. Sonra beni elektro gitara mes geçiren şarkı odur. Ya, o reklam beni büyülemişti <chuckles> ve ben demiştim ki, hani, ben elektro gitar almalıyım, çalmalıyım, bu şarkıyı çalmalıyım, çok güzel. Sonra ilk çaldığım parça da oydu. Rock'n Coke böyle ama, eee, diğer festivallere gitmeye çalıştım. İşte, Zeytinli falan, hani, gitmişliğim var, evet, arkadaş grubumla ve güzel geçiyordu, yani, festival çok severim zaten. Hâlâ gitmeye çalışıyorum, evet. <chuckles>
Ay, denk gelmedi, yani. Tüh. Hıı, öyle mi? Anladım. Evet. Hı hı. Öyle mi? Evet. Bu festivallerin de biraz özelliği şey değil mi? Hani, çadırda falan orada kalıyorsun, yani yatıyorsun müzik, kalkıyorsun müzik, canlı performans, hani, içinde yaşar gibi bir şey. Şimdi sen kendin de icra eden biri olarak orada, böyle, mesela onlar daha fazla etkiliyor muydu yoksa, böyle, hani, eee, İzmir'de de belki vardır böyle rock barlar vs. belli venue'ler, hani, şeylerin çıkabildiği. Eee, nereleri daha çok, hani, takılıyordun, gidiyordun, takip etmeye çalışıyordun, diyelim. Bir de şeyi merak ettim tabii ya, ayrı bir alakasız bir soru olacak ama Franz Ferdinand'ı izleme şansın oldu mu daha ileriki hayatında?
Hımm. A, yok, maalesef olmadı <chuckles> ama, yani, keşke aslında gerçekten hâlâ severim, ara ara dinlerim. Ol olma ş yani, görsem konserini falan giderim. Başka parçalarını da seviyorum çünkü. Emm, yani, işte, festival, evet, orada kalmıştım. Aslında, hani
Hıh. Hımm.
kalma ortamı hem çok güzeldi ama bugün yapabilir miyim, bilmiyorum. Çünkü bana biraz da pis geliyor festival ortamı. Eee, hani, o günün şartları gençlikte gidiyordu. Evet, yani, ama artık daha konforlu festivaller tercih ediyorum. Mümkünse bir otelde kalayım ama gideyim. Ama tabii ki o zamanlar güzeldi. Arkadaşlarla aynı çadıra sığışmaya çalışıyorduk falan yani. Hani, böyle, işte, müzik sohbetleri akşam falan güzel oluyordu gerçekten. İzmir'de de çok bar var. Iıı, böyle, canlı müzik yapanlar oluyordu. Eee, ben de dinlemeyi severim, işte, o yüzden gidiyorduk ara ara. Eee, başka şehirlerde de gittiğim oldu. Bir aralar Ankara'da yaşadım ba Eskişehir'e arkadaşlarımı dinlemeye gidiyordum, böyle
<chuckles> Eee, gençlikte. <chuckles> Ha. Değil mi? Hı hı.
ııı, yani, amatör demeyeyim iyi gruplar ama hani çok meşhur olmamış <chuckles> iyi gruplar çıkıyordu yani ve dinlemeye gidiyorduk. O yüzden severim gerçekten canlı müzik.
Evet. Değil mi? Anladım. Peki sen kendin, eee, ne tür yerlerde sahne aldın? Ya, elektro gitar çalarken de böyle, ya şeyler vardı mesela, eee, İstanbul'da, eee, böyle çok ünlüydü, işte belli mesela Beyoğlu bölgesinde ve Kadıköy'de stüdyolar vardı. Bu mesela Laylaylom falan en meşhurudur, eee, Beyoğlu'nda. Onun muhtemelen, mutlaka onların kendi içinde böyle şey olmasa, içki servisi vs. de olmuyor, aslında lise gruplarının falan çıkabildiği, eee, orada böyle, sürekli ka hani şey yapanlar, eee, orada çalmaya gidenler, o stüdyoya, orada bir şeyler yapardı. Senin de böyle deneyimlerin var mı? Orada çok böyle enteresan ortamlar, eee, y yaşanmıştır mesela. Hani İzmir'de de buna benzer şeyler var mıydı?
Hıı. Aslında Bizimki de tam böyle bir şeydi sanırım. Ya aslında genel olarak İzmir'de böyle bir ortam var mıydı? Bence yoktu da. Şöyle, eee, benim gittiğim müzik okulunda, eee, hocamız bir bar kiralıyordu yani 1 gecelik tabii. Mesela, işte, <chuckles> o gece biz sahne alıyorduk. Öyle olunca da yani full, eee, sadece, eee, mesela ben ve grubum değil, hani çıkmak isteyen müzik okulundaki gruplardan herkes, işte herkes sıraya göre, böyle 5-6 parça artık. Hani, kaç parçası varsa falan. Eee, ama hani şey, eee, halka da açıktı yani isteyen yine bar açık sonuçta, isteyen geliyor ama eş dost falan da çağırıyoruz. Öyle birkaç kere, eee, barda sahne almışlığımız olmuştu.
Hı. A! Ta anladım. Evet. Hı. Peki, böyle bir kitlelere hitap ederken mesela, hani, eee, şey, iii, çalma listenizi yani o playlist denen şeyi hani nasıl yapıyordunuz? Daha çok kendi sevdikleriniz mi yoksa biraz da böyle kitleye hitap etsin, bir coşturalım falan hani böyle kaygılar var ya, bu anlamda mesela canlı müzik deneyimi, eee, senin şeyini nasıl etkiledi? <chuckles>
Güzel bir deneydi. <chuckles> Hıı. Yani aslında, eee, daha çok kendi sevdiğimizdi. Ama hani şöyle bir sorunumuz vardı, biz, eee, ful kız grubuyduk ve yani solistler için ben mesela söylüyordum, bir de bir arkadaşım daha söylüyordu. Ama sevdiğimiz, eee, şarkılar da hani hep erkeklerin aslında söylediği ve ona göre düzenlenen şarkılar. O yüzden böyle, hani biraz seçici olmak zorunda kalıyorduk, ses tonumuza uyan şarkılar olabilsin diye ya da hani düzenlemeye çalışıyorduk tabii notaları. Ama hep genelde kendi sevdiğimiz şarkılar, herkes de seviyordu bence, bilmiyorum. En azından öyle görünüyor. <chuckles>
Anladım. <chuckles> Güzel. Bu arada şey de enteresanmış, evet. Bak, mesela sadece bir kadın grubu olup değil mi, erkeklerin söylediği şarkıları kendine göre. Bu da böyle bir canlı müzikte aslında, eee, insanı herhâlde oldukça etkileyen bir şeydir diye düşünüyorum. Tüm performansı, onun için uğraşması, etmesi. Peki, eee, ya böyle, bundan bahsettiğin için hani, eee, merak ettim. Mesela daha, tabii bahsettiğin yaşlardan çok daha önce, yine İstanbul'da çok meşhur işte Kemancı'larda falan çıkan, daha Şebnem Ferah, Özlem Tekin, eee, meşhur olmadan önce, hani bir eser olarak onların bir, eee, grubu filan vardı böyle, yani belki duymuşsundur kadın grubu. Bu, eee, Volox muydu Holox muydu vallahi, eee, tam adını ha Volvox'tu, <chuckles> evet. Mesela oralardan falan hani öyle bir, iii, şey deniyor ya da işte bu, mesela çok meşhur kadın rock, ııı, sanatçılarını falan dinleme şansın, siz de bir madem hani kadınlar grubuymuşsunuz, böyle bir şeyiniz de oldu mu? Onları dinleyip böyle, biraz da oradan bir şeyler yapalım falan.
Evet. Hıı. Evet. Deniyorum. Hıı, Volvox mu? Öyle bir ş Hı hı. <chuckles> Hıı. Aslında nedense, eee, bir İngilizce furyası vardı. Ya biz hep yabancı şarkı çaldık ve hep yabancı dinliyorduk. Yani, eee, tabii Şebnem Ferah fal sev seviyordum. Özlem Tekin, Şebnem Ferah falan ama nedense hiç playlist'imize eklemedik. Yani bu da bir saçmalık, böyle yabancılı Bir de yani o zaman İngilizcemiz de çok iyi değil. Onu ezberleyeceğim diye canım çıkıyordu. Eee, bir de erkek sanatçı. Yani niye hiç Türkçe rock'a yönelmedik ve neden yani kadın sanatçıya yönelmedik? Bunu gerçekten bilmiyorum ama herhâlde İngilizce söylemek havalı geliyor olabilir lise zamanı. <chuckles> O yüzden evet, onlara yönelmedik çok.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Değil mi? Hıh. Belki de. Eee Anladım. Ya, peki, böyle, bunlar dışında, hani, rock, eee, çerçevesini bayağı konuştuk, hani, canlı müzik deneyimlerinin özelinde. İşte, caz da dinliyorum dedin, hani, eee, mesela başka türleri de şey yapıyorum. Böyle, hayatında hâlihazırda, hani, yapar mısın ya da, böyle, mesela ne bileyim bir şey var mı, "Ya, şuraya giderim, orada böyle değişik değişik, hani" çünkü Ankara için falan bahsettin: Ankara, Eskişehir, çok da bilinmeyen gruplar. Bazen de sadece canlı müzik dinlemek için gidip çok da, böyle, bilmediğin ama ve gittiğin ve mesela yeni bir tarz, yeni bir grup falan keşfettiğin, yeni bir şeyler, böyle durumlar da oldu mu?
Hı hı. Evet, oldu. <clears throat> Eskişehir'de olmuştu. Eee, bir tane, eee, bar vardı. SPV diyesim var ama çok da emin değilim çünkü Eskişehir'de yaşamadım da arkadaşlarım orada olduğu için sık gidiyordum Ankara'dayken. Ondan sonra, işte, ben canlı müzik tutkunu olduğum için, "Var mı ya canlı müzik? Gidelim, gidelim." falan demiştim. Arkadaşlarım da: "Burada oluyor, hani, bilmiyorum, istersen gidelim, bir deneyelim." dediler. Biz de gittik. Ben gruba bayıldım. Yani, her hafta cumartesiydi galiba o. Eskişehir'e gidip dinliyordum, yani, sonra onlar arada, böyle, Ankara'ya geldiği de oluyordu. Ben takip ediyordum, işte, Ankara'ya, IF'e gelmişlerdi galiba. Ankara'ya geldiklerinde gidiyordum falan. Yani, gerçekten çok iyi bir gruptu. Eee, böyle, bir de bilindik şarkıları söyledikleri için, işte, hem, iii, Türkçe, iş Athena falan hem, böyle, yabancı şarkılar. Yani, söyledikleri her şarkıyı da bilmek... Bir de bu da önemli benim için mesela konserden zevk alma adına eşlik edebilmeliyim yani şarkıya. O yüzden eee, onları bayağı sevmiştim ve dinlemiştim. Bir kere de İzmir'de de öyle olmuştu bir grupla. Sonra onları da takip edip yine her yerde, hani, gitmeye çalışıyordum. Seviyorum öyle.
Anladım. A! İlginç. A, a! <chuckles> Hımm. Anladım. Doğru. <chuckles> Evet, gerçekten güzel. Peki, böyle, eee, yani, bunu dinlemek hakikaten çok keyifli senden, bu kadar işin içinde de olan biri olarak, yani, kendisi de dinlemeyi seven. Hani, son olarak şunu sorayım, bir canlı müzik, eee, deneyimi dinlediğinde ve çok beğendiğinde, o içindeki his, eee, en böyle temel duygu ne oluyor?
Hıı, en temel duygu. İmrenmek ya da kıskanmak küçük. <chuckles> Ya, çünkü ben artık böyle biraz gitarı bıraktım. Hani, ben de çalabilirdim, ben de böyle olabilirdim duygusu bir küçük olab oluyor yani ama, hani, sonra da s büyülenme, sevme falan oluyor herhâlde. <chuckles>
A. Anladım. Evet, gerçekten bu dürüst yanıtın için de teşekkür ediyorum. Çok, son derece keyifliydi senin, eee, çocukluğundan bugüne hem içinde hem izleyici olarak canlı müzik performanslarını, hani, paylaşman. Çok teşekkürler, keyifli bir sohbet oldu.
Evet. Teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.